Mais heu, ouais, c'est c'est vrai que c'est c'est c'est important de de d'avoir d'être éduqué par rapport à ça hein. C'est
Ouais, de f mais de fou. C'est font hein c'est
C'est c'est c'est bizarre, ouais. C'est bizarre qu'ils peu qu'ils le font pas, heu, peut-être pour qu'on fasse plus d'erreurs, pour que le peuple, tu vois? Plus il y a d'erreurs, plus, heu
Mais on on se pose des questions à ce niveau-là, parce qu'en plus de ça, heu, tu peux, il y a des gens qui payent plus pour leur déclaration d'impôts, pour éviter justement de d'être, heu, d'être en tort ah ouais, mais il y a il y a plein de trucs. Moi, je
Ah oui! Ah oui carrément? D'accord. Ils se disent, heu: «Si si si je vais au au centime près, en fait, ils vont voir que je suis vraiment à cheval et puis va je vais avoir un contrôle fiscal, donc vaut mieux, heu, roh là là!»
Ah mais mais tu sais qu'il y a une, heu, alors je s je crois que la tranche c'est peut-être 1007, je dis peut-être j'étais de la des bêtises, hein, mais en fait, heu, si tu es à moins de 1007 tu payes pas je crois et si tu es à 1007 plus, tu payes, heu, 15 % je crois un truc comme ça. Heu, mais du coup forcément bah on chaque centime compte parce que si tu commences à à à partir de cette barre, bah en fait tu vas payer des impôts tu vois? Ou tu vas payer plus. C'est forcément les les les gens qui sont plus taxés c'est les gens qui c'est des gens qui, qui ont de l g qui gagnent le moins, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pour le coup, vu que tu n'as plus l'ISF et tout, heu, ouais terrible, hein.
D'accord, ouais. D'accord. Waouh! Ouais, ouais, ouais. Mmh mh, mmh mh. Ouais, ouais, ouais, voilà. C'est malheureusement, c'est ouais Et bon
Pu vu qu'il y a une majorité des ça c'est un truc que personne ne dit, mais une majorité des gens qui ont des fortunes, c'est clairement des fois les héritages, c'est pas imposable les héritages, donc heu, ils ont pas de problème non plus.
Bah si, les héritages, c'est imposables, parce que ça m'est arrivé. Ouais, oui, oui, ça m'est arrivé. Là, il y a pas il y a pas longtemps, en fait. Ça m'est arrivé, il y a pas longtemps, et c'était une catastrophe. C'est c'est justement, c'est le pourquoi du comment. C'est, heu, indirectement
Ah, ouais? C'est un potager? Ah, d'accord! Ah! Il y avait pas, donc c'était donc c'était avant, du coup, qu'il y avait pas d'impôts?
Alors moi, c'est il y a d mes grands-parents sont décédés il y a 2 ans et alors <blows air> c'est une longue histoire, mais là en fait, il y a eu changement de loi cette année en 2025 et c je crois que c'est 40 % un t truc de fou, c'est un truc incroyable et j'ai toujours pas hérité en fait, faut que j'attende, je sais pas quoi, <blows air> j'ai plein de papiers à attendre et heu, ça fait 2 ans, hein, mais heu, je sais que j'ai une grosse somme à payer. <chuckles>
Ouais. Ah, ouais, d'accord! Oh là là, la vache!